Kamu ada nggak ya pengalaman nonton film di bioskop dan di rumah? Kira-kira gimana tuh kayak pengalaman kamu itu?
Eee, beda sih beda banget kerasanya gitu, aku itu lebih suka sebenarnya kalau nonton itu di bioskop. Gitu, heeh, cuma permasalahannya adalah, eee, apa namanya, harus ngeluarin biaya terus kan kalau di bioskop itu. Jadi heeh, untuk film-film tertentu gitu kalau filmnya, eee, apa namanya rame gitu atau apa gitu kadang tuh harganya kan lumayan gitu. Jadi, eee, untuk film-film tertentu aja aku nonton di bioskop, habis itu sisanya biasanya aku nontonnya di rumah, gitu.
Oke, bioskop. Oh iya iya, agak mahal ya, kadang ya? Oh gitu. Tapi biasanya tuh, eee, berarti, Mas, ada ini enggak ya, kayak semacam preferensi pas nonton film di bioskop, kayak mungkin hanya nonton film-film genre tertentu gitu atau gimana?
Eee, iya jadi aku kalau di bioskop itu biasanya itu aku nonton ini aja film-film action atau film-film, eee, superhero. Biasanya tuh superhero sih, kalau superhero aku pasti nonton di bioskop tuh. Aku nggak mau nonton, nonton di rumah, khusus superhero gitu, tapi kalau kayak genre lain heeh terus kalau kayak genre lain misalnya kayak, eee, drama gitu atau komedi gitu, itu aku biasanya, eee, nonton di rumah aja deh gitu nggak papa gitu.
Mmm. Lebih seru ya. Oh di rumah aja kalau yang kayak genre drama dan komedi ya. Terus berarti baru-baru ini pernah nggak, eee, ke bioskop buat nonton film?
Heeh. Oh, pernah terakhir itu nonton ini apa namanya, eee, film Marvel yang terakhir itu, eee, Fantastic 4. Fantastic 4 itu aku, aku nonton, non nonton di bioskop, tapi aku kalaupun nonton di bioskop itu biasanya aku ngambil studio yang ini, eee, 4DX gitu jadi heeh jadi kalau aku nonton, eee, di bioskop nonton superhero aku biasanya tuh ngambil studio yang 4DX jadi eee, kan ke dia kan bisa goyang-goyang tuh kursinya gitu, terus bisa ada cipratan airnya, ada asaplah dan segala macam jadi pengalamannya tuh full gitu kalau nonton di situ.
Oke. 4DX. Heeh. <chuckles> Iya, mendalami gitu ya.
Heeh, gitu. Nah tapi kalau misalnya nonton kayak drama, kayak ini gitu aku pikir, "Ah, nggak usahlah," gitu jadi nontonnya kayak-kayak gitu di rumah aja sih nggak papa gitu.
<chuckles> Iya, karena kayaknya kalau film drama-drama gitu nggak ada yang kayak perlu itu nggak sih, yang kayak cipratan air terus yang kayak goyang-goyang gitu kayaknya nggak ada ya yang perlu kayak gitu?
Iya nggak ada, dia kan kayak kayak kameranya tuh kan kayak, eee, statis ya diam maksudnya kayak ya udah gitu aja. Beda dengan kayak film action gitu kan kalau superhero kan banyak action-nya tuh, banyak ledakan-ledakannya, loncat-loncatnyalah gitu. Nah itu kan, eee, enak kalau nonton di 4DX gitu kursinya juga ikutan e goyang-goyang, getar-getar kayak gitu-gitu kan, eee, pengalaman nontonnya tuh jadi, eee, full gitu, gitu. Heeh, bener.
<chuckles> Iya. Heeh. Lebih seru gitu ya. Oh oke oke. Tapi kalau nonton film yang Superman udah belum?
Yang mana, Superman?
Superman yang tahun ini, iya.
Oh Superman yang non tahun ini iya nonton juga tuh, aku nonton itu juga di 4DX juga.
Oh oke, terus suka?
Eee, iya suka. Nggak jelek, eee, nggak nggak yang outstanding be menurut aku nggak yang, ah, eee, outstanding banget gitu tapi, eee, nggak jeleklah gitu. Itu kan mau baru mau dibangun ya gitu, eee, alur ceritanya kan mau dibangun ulang gitu sama si James Gun gitu. Jadi, eee, ya bolehlah gitu, tapi maksudnya ya aku nontonnya te kalau biasanya kayak kayak itu nonton di bioskop tuh karena kan banyak tuh adegannya, adegan, eee, apa namanya, action, berkelahinya tuh kan banyak tuh gitu, heeh. Gitu.
Mmm. Action-nya ya. Mmm. Oh oke oke, nah berarti mungkin aku mau tanya nih ya balik lagi tentang, eee, film-film bioskop dan juga nonton film di rumah. Eee, kira-kira, mmm, kalau ada momen nih yang paling berkesan gitu biasanya itu lebih suka yang dari bioskop atau di rumah?
Mhm. Momen yang berkesan, di bioskop sih sangat berkesan ya kalau yang 4DX itu. Eee, di rumah itu kan
Iya. Kalau di rumah kurang ya?
apa ya, eee, layarnya ya segede TV aja gitu terus harus, eee, suaranya juga s apa speaker-nya kan cuma dari TV aja tuh kalau di rumah gitu terus kan biasanya kan cuma, apa namanya kiri kanan aja gitu cuma 2 channel ya, apa namanya itu. Jadi cuma kiri sama kanan, kalau beda dengan di, eee, bioskop. Kalau di bioskop itu kan, eee, speaker-nya kan ngelilingin tuh banyak tuh. Gitu, jadi lebih kerasa gitu kayak pembagian suaranya gitu, jadi kayak misalnya layarnya tuh di eee, layarnya tuh ada orang lagi ngobrol terus kayak ada anginya niup dari sebelah kanan atas itu kan nanti heeh jadi kerasa juga tuh kan suara anginnya itu dari cuma sebelah, eee, sisi-sisi tertentu aja gitu jadi bener-bener ngikutin, eee, filmnya. Nah itu kan, eee, pengalaman-pengalaman yang nggak bakal bisa didapet kalau nontonnya tuh di rumah gitu karena kan terbatas ya gitu, eee, apa peralatan kita buat nonton kan paling cuma TV ya udah speaker-nya ya dari TV aja gitu kadang-kadang juga gitu, jadi, eee, pengalamannya tuh nggak nggak full gitu. Gitu.
Heeh. Mmm. Oh kerasa ya? Oh iya iya. Jadi mungkin kalau nonton film Bioskop yang 4DX itu, eee, bikin, Mas, terasa kayak ikut serta ya dalam film itu sehingga ya akhirnya lebih suka ya karena kan kayak lebih mendalami, gitu kan ya?
Iya bener gitu jadi kayak, eee, kita kayak berasa kayak dibawa masuk ke dalam apalagi kan layarnya kan yang iMAX gede terus juga, eee, 3D juga gitu jadi pakai kacamata 3D lagi gitu jadi kayak, kayak bener-bener, eee, langsung ikutan masuk ke dalam gitu. Jadi, eee, suasananya tuh beda gitu. Lebih serulah kalau nonton di bioskop tuh.
Iya, gede ya. Heeh, iy Eee, paham paham. Nah terus aku mau tanya nih. Kira-kira ada enggak sih pengaruh teman atau keluarga terhadap pilihan, Mas, kalau, Mas, mau nonton film di bioskop atau mungkin di rumah gitu? Kayak mungkin, Mas, punya pacar nih dan pacarnya tuh kadang dia minta, Mas, misalnya kayak buat nonton film drama gitu ya atau romance tapi dia maunya di bioskop kan gitu. Kira-kira ada pengaruhnya nggak gitu?
Eee, ada tapi, eee, ya biasanya aku ya ikutin aja misalnya kalau, eee, pasanganku minta gitu, minta, "Temenin nonton di bioskop nonton yang ini ya," misalnya dia mau non nya nonton film drama apa gitu, ada film-film romantis apa gitu. Ya biasanya aku ikutan aja nonton gitu, tapi maksudnya, eee, itu bukan sesuatu yang aku bener-bener suka gitu, gitu. Jadi aku ikut aja nggak masalah gitu tapi, eee, aku nggak yang, apa namanya, suka jadi akhirnya jadi suka gitu atau akhirnya jadi terpengaruh sehingga nanti misalnya kalau aku sendiri aku bakal nonton juga yang kayak gitu, enggak aku enggak bakal terpengaruh.
Oh iy Mmm. Oh oke oke. Tapi, Mas, pernah ngajak pasangannya? Atau mungkin ngajak teman atau keluarga gitu buat nonton film di bioskop, atau lebih suka sendiri?
Eee, seringnya ngajak pasangan ya gitu atau kalau enggak ngajak, eee, keponakan-keponakan gitu. Misalnya kayak untuk film-film tertentu kayak, eee, film superhero bisa, tapi kayak eee, kadang-kadang kan ada keponakan yang umurnya kayak di bawah, eee, 12 tahun gitu kan masih SD gitu kan, nggak semua film superhero bisa bisa ditonton bareng gitu. Jadi aku lihat dulu ini filmnya apa, kadang itu juga, eee, apa namanya aku udah nonton filmnya gitu terus misalnya ketemu mereka mereka penasaran pengen nonton filmnya nah kalau aku merasa bahwa, eee, filmnya bisa ditonton sama mereka gitu kan ada batasan umurnya tuh. Kalau misalnya aku rasa itu, "Oh bisa nih nggak papa bisa ditonton sama mereka," ya udah gitu, aku ajak mereka untuk kita nonton lagi, gitu kayak gitu.
Oke. Oh ya. Iya betul. Mmm. Iya jadi harus tahu juga ya, harus jaga-jaga semisalnya mungkin ada adegan yang kurang baik ya buat anak-anak di bawah umur, gitu kan ya?
Iya bener bener banget itu, heeh.
Mmm, oke oke. Terus kalau di rumah gitu, eee, berarti kan, Mas, juga suka kan ya nonton film di rumah. Apakah, Mas, lebih suka nonton sendiri juga kalau di rumah atau mungkin, eee, sukanya bareng pacar nih?
Eh, kalo di rumah tergantung ya maksudnya kalo pas, eee, pasanganku juga ada terus dia juga mau nonton film yang sama, ya udah nggak papa kita nonton aja gitu. Tapi misalnya dia pengen nonton film yang lain gitu atau dia mau nonton serial Korea misalnya ya udah nggak apa-apa aku temenin aja nonton serial Korea. Tapi film yang mau aku tonton biasanya ya nanti pas aku sendiri baru aku, eee, tonton gitu kayak gitu. Kadang kan selera orang juga beda-beda ya ka lagian kalau di rumah. Kalau di rumah kan biasanya juga aku, eee, sukanya tuh aku lebih suka kayak genre kayak thriller gitu, kayak gitu-gitu. Jadi, eee eee, kejahatan, crime gitu kayak gitu-gitu, jadi maksudnya kadang itu genrenya nggak masuk aja gitu sama pasangan gitu jadi kayak, "Oh ya udah kalau nggak mau," kalau dia mau nonton yang lain nggak papa, aku ikutan aja nonton. Tapi maksudnya nanti pas aku sendiri baru aku nonton yang aku mau, kayak gitu.
Iya beda-beda. Oh. Iya. Beda ya seleranya. Oh, iya iya iya. Tapi, Mas, berarti kan ininya punya semacam streaming service kan di rumah?
Eee, iya, heeh.
Itu biasanya pakai apa?
Aku ada, Netflix ada. Terus, eee, apa namanya Prime Video ada. HBO juga ada.
Oh oke ada banyak ya.
Mmm.
Dan itu biasanya lebih suka nonton film atau TV series?
Eee, tergantung ya kalau filmnya lagi rame kadang itu juga eee, aku nontonnya itu biasanya itu kayak nonton kalau aku lihat 5 atau 10 menit awal itu kayak enggak, eee, apa ya aku bilangnya ya, kayak nggak kuat aja gitu, itu biasanya udah aku skip tuh kalau aku rasa kayak, "Aduh n kayaknya ini film nggak deh," atau k kayak, "Oh ini serial TV kok jadi kayak, lebih kayak sinetron," jadikan banyak juga serial-serial TV yang, eee, iya berasa kayak nonton nonton, eee, sinetron-sinetron gitulah. Jadi maksudnya kayak ceritanya tuh kayak bertele-tele terus kayak kayak iy itu kayak langsung kerasa aja gitu kayak di 5, s sepuluh, 15 menit awal tuh udah langsung kerasa dan kayak biasanya aku skip gitu. Meskipun kadang-kadang genrenya tuh, eee, masuk genre yang aku suka atau kayak ceritanya tuh aku, eee, rasa ini menarik sebenarnya ide ceritanya tuh menarik gitu. Tapi kalau aku nonton kayak, udah dari awal kayak udah agak nggak sreg gitu, aku udah langsung kayak, "Ah i ganti ajalah skip aja" gitu.
Mmm. Oh ya. <laughs> Oh iya ya, tapi kan kadang ada kan kayak film atau TV series yang mungkin tuh dia awalnya kayak agak pelan ya, buat mulainya gitu. Karena kan dia mungkin kayak harus membangun, eee, alur cerita dulu terus kayak harus membangun karakter, semua orangnya itu kan. Nah pernah nggak, Mas, itu kayak mungkin maksain diri nih buat nonton kayak 1 episode atau 2 episode dan akhirnya setelah beberapa gitu akhirnya, Mas, kayak makin suka gitu pernah nggak?
Iya iya. Eee, kalau makin suka di tengah-tengah sih kayaknya enggak karena kalau dari awal aja udah udah bikin bosen biasanya tuh aku udah langsung skip aja gitu. Tapi ada tuh beberapa serial itu yang, eee, di awal-awal itu bagus tapi kayak, eee, makin ke sini makin ke sini tuh makin bertele-tele ceritanya heeh, terus makin, makin, nggak menarik buat buat ditonton gitu. Kada jadi kadang-kadang tuh kayak, a dihabisin aja aku nontonnya sup cuma karena kayak udah tanggung gitu kayak udah sampai tengah-tengah terus kayak, eee, ini ending-nya kayak gimana gitu pengen tahu ending-nya aja gitu, kayak gitu. Jadi akhirnya dilanjut aja nontonnya meskipun sebenarnya udah nggak menarik gitu, kayak gitu.
Makin bosan ya? Oh. Iya, terus kan sekarang kan ada ya, Kak, yang kayak, eee, video-video YouTube yang kayak bikin recap kan tentang film itu kayak dia bakal membahas film atau kayak TV series itu dari awal sampai habis tapi dia ringkas gitu. Pernah nggak, Mas, nonton yang kayak gitu?
Iya iya, heeh. Eee, pernah tapi untuk, eee, serial TV biasanya yang aku udah lupa, season sebelumnya itu dia ceritanya kayak gimana. Jadi contohnya kayak, kayak misalnya kayak, eee, serial TV yang spinoff-nya Game of Thrones itu judulnya, House of the Dragon. Nah itu House of the Dragon tuh kan ceritanya agak lumayan kompleks ya maksudnya kayak, si ini anaknya siapa si ini anaknya siapa, gitu kan karena, eee, di situ kan nikahannya kan agak campur-campur kan gitu, jadi kayak, ini anaknya siapa ya? Iya ji bisa lupa nah biasanya tuh p sebelum aku nonton season berikutnya itu aku nonton lagi dulu season satunya, tapi yang di, eee, video-video recap-recap gitu karena kalau nonton ulang semuanya dari awal kayaknya lumayan ya gitu. Jadi kayak aku recap dulu nonton dulu yang recap-recap itu, nanti setelah sudah selesai itu, udah ingat lagi, baru aku lanjut lagi. Karena kan jeda jeda filmnya kan lumayan, apa serialnya kan lumayan lama ya, setahunan apa 2 tahunan gitu kan. Jadi udah lupa, heeh.
Oke. Heeh. Iya, bisa lupa ya? Heeh. Iya kadang agak lupa, m heeh. Oh iya iya paham kalau kayak gitu. Tapi berarti kalau film mungkin jarang atau enggak pernah ya?
Oh kalau film enggak enggak enggak pernah yang kayak recap-recap. Kadang kadang juga kan video-video itu kayak bilangnya review tapi, eee, isinya nyeritain aja ulang gitu terus ya udah gitu kayak, kayak enggak ini gitu. Jadi aku jarang sih, jarang kalau film jarang. Kecuali kayak kalau Marvel atau s DC gitu biasanya tuh aku nonton, eee, akun-akun tertentu aja yang aku tahu bahwa, eee, pembahasan mereka itu bagus-bagus dan maksudnya, eee, mereka tuh enggak cuma ngebahas filmnya tapi juga ngebahas kayak ada, easter eggs-nya gitu, atau misalnya kayak kayak petunjuk-petunjuk tersembunyi untuk film berikutnya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang benar-benar ngulik sampai ke dalam gitu bukan cuma sekadar, eee, nyeritain ulang terus bilang kayak, eee, "Menurut aku film ini bagus atau film ini jelek", enggak sih enggak enggak yang kayak gitu.
<chuckles> Film. Oh, ya ya. Iya. Oke oke. Karena kan mungkin ada beberapa hal ya yang kita enggak perhatiin ya di film itu, dan akhirnya kadang, ada kayak semacam YouTube Shorts gitu ya yang kayak ngomong, "Ini ada beberapa hal yang mungkin kamu enggak perhatiin di film Marvel," misalnya kayak gitu ya?
Iya, kurang lebih kayak gitu jadi kayak ada petunjuk-petunjuk gitu untuk film berikutnya atau untuk, eee eee, 2 film berikutnya kayak gitu-gitu tuh kadang kalau film Marvel tuh kan udah langsung ada petunjuknya di situ, di film-film sebelumnya, jadi kita bisa bisa lebih cepat tahu gitu, kayak gitu-gitu aja sih. <chuckles>
Iya. Oh, oke oke. Nah berarti Mas ini aku rasa, Mas ini ini ya memang dari semenjak ada streaming itu, cenderung lebih ke streaming aja ya? Kayak mungkin kayak habis era pandemi gitu kan?
Iya iya, lebih cenderung ke streaming sih kecuali untuk film-film superhero aku nonton di bioskop, kayak gitu.
Oh, oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Mas udah mau cerita nih tentang pengalaman Mas nonton film di bioskop dan juga di rumah. Makasih ya.
I ya, sama-sama senang juga aku bisa berbagi cerita-ceritanya. Yok.
Oke, sampai jumpa.